Oo, 'di ka na pumapasok?
Oo, natanggal ako kasi hindi ko kayang paliwanag ay hindi pa pa-check-up. Eh, hindi ko kayang idepensa 'yong sarili ko na ganito 'yong sakit ko ganito yung kaya hindi ko kayang oo, wala, wala akong choice late na, matagal lumipas sa ilang taon pa at ako na-diagnose.
Mm. Oo. Nalaman mo. Nalaman, pero ano yan, okey lang yan kasi at least ngayon naalagaan mo na yung sarili mo. Huwag mong ipilit pumasok kapag may ano, yan nga may masakit sa'yo. ganyan.
Hmm, saka ano 'ko 'pag sobrang pawis kasi nga ang tendency sa pagpapawis natin pala sobrang pawis ilalim at kaya ang tanong sa akin ng doktor kung atleta ako kasi yung atleta lang dumadaan sa ganitong sakit, yung sobrang pawis
Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm.
Mga naggi-gym, mga nagta-track and field.
Eh, sa field ka naman kasi ata nagtatrabaho eh, kaya may ganyan kang ano eh.
Hmm. Hindi wala, hindi hindi sa opisina ako.
Ay bakit? Eh, bakit?
Problema sa ano ko, sa system ng katawan.
Ah, okey.
Sa sobrang pawis mo, yung potassium mo sumasama sa pawis mo.
'Di ba may ano naman, tawag dito, di ba kayo air condition?
Sumasama sa ihi mo. Hindi hindi 'yon eh talagang may deperensiya mismo sa katawan ko.
Ah, okey grabe.
May may deficiency may deficiency talaga, oo, sab pero madali naman sabi nga
Mm.
kakain ka lang lagi saging, abukado yung mga matataas sa potassium.
Mm. Oo, pawi lang talaga sa ano 'no ma tama.
Mhm, kaya lang gay gaya sa'yo ganun din kahit siguro sa normal na tao, ah, mas okey talaga kumain ng mga prutas-prutas kasi malaking bagay parang hindi oo, iwas sakit.
So ayun. Mm. Oo, ah Tama, healthy living 'no sa'kin kasi ano eh. Mm, likod pa lang yung sumasakit tsaka ulo eh. <laughs> Ngalay kakaupo, oo.
Hmm, <chuckles> 'wag mo ng antayin, at yun ah. Maraming salamat sa oras mo.
Mm. Salamat din sa'yo, ah, nag-enjoy ako sa usapan natin ngayong gabi.
Oo at, ah, oo, mara gano'n din ako magandang gabi sa'yo at, ah, maraming salamat at paalam, paalam.
Hmm, magandang gabi, paalam.